確かに、確かに。ほんとにそうだよ。<laughs>
うそう、「じゃあ、チキンじゃあ、ステーキが食べたいな」って言うと、それはそれで
うん、じゃうんうんうん。
「ええ、でも今日魚にしようと思ったのに」とかって言われ。<chuckles>
ああ！そう。<laughs> そう、分かる。そうだ、その会話は成立する。確かに確かに。だから、あの、奥さんの中で答えは出てるんだけど、<laughs> 一応聞いてみたってやつなね。<laughs> なんだよ、みたいな。ね、決まってんのかよ、みたいな。
うん。 あ、はい。うんうん。うん。そうそうそうそう。ん、困っちゃいますよね。うん。そう。だから、なんか、まあ、柔軟性はすごく必要だと思うんですけど、なんだろうな、ん、やっぱり、自分の意見を強く持ってないと
そうそうそう。うんうんうん。 うんうんうんうん。 うんうん。 うんうんうんうん。
決定権がないというか。
<laughs> 決定権がそっか。
うん。なんかこう「あれ」ってなる時ありますよね。うん。で、なんか柔軟な二人がこう混ざっちゃうと、結局何も決まらないみたいなパターンも出てきちゃうじゃないですか。うん。
なるほどね。うん。え、うん。でもうんうんうん。はいはい、はい。ああ、確かに確かに。確かに確かに。そうですね。だけど、なんか私やっぱり思うんですけど、あの、いろんな夫婦を見てきて、あの、夫婦が長持ちしてて、仲良しな夫婦っていうのは、結局のところ、あの、奥さんが幸せな、ふ家庭は、<laughs> ほんとにこれはね、ま、その笑ってるけど、ほんとなの、絶対に。奥さんが幸せな家庭はほんと家庭が幸せなんですよ。ってことは、周りもあって自分が幸せね、ですからねって、私はほんとに思うんですけどね。<laughs> ほんとに。なんかやっぱりだんうん。
うん。 んはい。 うんうん。 うんうん。 はい。 うん。 <chuckles> <chuckles> うん。 はい。<chuckles> うん、はい。 ううーん。 うん。あ、はい。うん。<chuckles> うんうんうんうん。 まあ、なんか若干そんな気はしてます。はい。
<chuckles> うん、すその方が多分ほんと幸せだと思うけど、おん、あの、旦那さんの方が、威厳が強かったりとかしてる家庭って、割に家族もなんだろう、萎縮しているっていうかうん。奥さんの方がま、強すぎるのはだめよ、もちろんだめだけど。だけど、なんだろう、奥さんが強い家の方が、なんか家庭うまくいってるような気がするなって、思うな。うん。
<laughs> うん。 うんうん。へい。 うん。 うんうんうんうんうんうん。 うんうんうんうん。 ううん、うんうん。 なんて、まあ、自分は割と柔軟なタイプなので、まあ、大体合わせていくんですけどね、うん。うん。
うああ、なるほどね。 ああ、ふろほどね。ま、なんか、勝とうと思っちゃ駄目よね。<laughs>
<chuckles> そうそうそう。なんか、そこが意見の対立じゃないんですよね、きっと。
うん、うんうんうん。
なんかうん。結局、くそう、何を選んでもお腹は膨れるし。
そうね。 うん。